Ja, also, wir haben jetzt ganz spont also, uns war schon eben vorher klar, durch diesen Arbeitsstress, den wir haben und auch ja, diese vielen Aufgaben, die so zu diesem Vanlife hinzukommen, die eben das ganze Leben noch stressiger machen, war uns klar: „Okay, wir müssen in 'ne Wohnung.“ Also, dieser Wunsch, den gab's auch schon vorher, dass man wirklich sagt: „Okay, zurück zu 'nem sesshafteren Leben in 'nem festen Wohnraum.“ Äh, das war auch damals so 'n bisschen der Auslöser, warum wir überhaupt nach Häusern und Grundstücken geguckt haben. Also, eigentlich per se hatten wir erst nach Häusern geguckt und sind dann beim Grundstück gelandet, weil wir nichts gefunden haben, was unserem Traum entsprochen hatte.
Mhm. Ja. Mhm.
Und, äh, genau der Plan also, der grobe Plan, so wie wir uns das grade erträumen, ist, dass wir jetzt, äh, hier in Europa alles so schnell wie möglich fertigmachen, was wir noch klären müssen.
Mm.
Dann nach Panama gehen für 3 Monate. Länger dürfen wir dort nicht bleiben, weil wir aktuell nur 'n Touristenvisum kriegen. Diesen längeren Aufenthalt kriegen wir dann erst durch diese also, durch die Investitionen des Hauses, wenn's fertig ist.
Ja. Ja. Mhm. Mhm.
Und ja, wir haben jetzt aber rausgefunden, dass Costa Rica tatsächlich uns, ja, eigentlich relativ problemlos, ähm, eigentlich sofort 2 Jahre Aufenthalt ermöglicht. Und genau, die 3 1. 3 Monate würden wir dann in Panama verbringen.
Mhm.
Und danach dann nach, äh, Costa Rica gehen, eben was Festes anmieten, dass man auch eben in der Nähe ist, immer mal wieder nach Panama zurückreisen kann. Das geht dann eben für kurze Aufenthalte. Und ja, so würden wir dann die Zeit überbrücken. Wobei ich mir auch schon so wieder, äh ich lasse mir trotzdem diese Hintertür offen, dass wenn ich sage: „Okay, Sesshaftigkeit ist cool, aber es ist vielleicht doch nicht das Nonplusultra und man vermisst auch dieses Rumreisen oder es ermöglicht ja, so 'ne Tür geht auf und man hat plötzlich viel mehr Zeit als vorher, weil irgendwie die Hälfte meiner Jobs von der KI übernommen wurden.“ Dann kann man ja immer noch dennoch also, so trotzdem, ähm, nach, ja, Kanada zum Beispiel reisen, sich dort vor Ort 'n Van kaufen und dann trotzdem immer noch bisschen mit dem Van durch die Gegend reisen. Das hält einen ja niemand auf, sage ich mir. Ja.
Mhm. Mhm. Mhm. Ne. Ne. Ihr seid ja jetzt gezwungen worden, mehr oder weniger etwas mehr Pragmatismus an den Tag zu legen. Äh, wie habt ihr euch dabei gefühlt? Also, ihr müsstet ihr musstet ja Abstriche machen von euren, äh, Visionen und das waren ja schöne Visionen. Das waren ja Visionen von Freiheit und, äh, ne, Panamerika und was alles damit zusammenhängt.
Ja.
Wie wie geht's euch damit? Könnt ihr damit leben? Könnt ihr damit umgehen?
Also, mein Freund war relativ eiskalt und er hat gemeint: „Ja, super, endlich endlich 'ne heiße Dusche und 'n fester Wohnraum.“ <chuckles> Und ich war, äh ich war auch nur so: „Okay.“ <chuckles> Und obwohl ich mich auch natürlich dadrauf freue und ich muss auch auch sagen natürlich, unser unser schrecklicher Plan B ist, äh, in Costa Rica leben. Also, es gibt, glaube ich, schlimmer schlimmere Probleme, die man haben kann. Ähm
<chuckles> Ja.

Ja, also, ähm, im Dialog aber ich denke tatsächlich, dass dieser Dialog auch schon also, was dem vorangegangen ist, ist ja viel in sich gekehrtes Reflektieren über unsere aktuelle Situation. Ähm, also, nachdem wir diesen Schimmel da gefunden haben, haben wir uns wirklich beide angeguckt und haben gesagt: „Okay, das ist 'n Zeichen.“ Und wir hatten auch beide sofort dieses Gefühl. Wir haben irgendwie so 'n ja, so 'n Tritt in den Hintern gebraucht, um irgendwie loslassen zu können und das war dieser Tritt. Also, das haben wir beide sofort empfunden.
<chuckles> Hm.
Und, ähm, wir haben uns tatsächlich angeguckt und haben gesagt, okay, das das ist dieses Zeichen, was wir gebraucht haben, weil wir wussten bereits, dass diese Entscheidung, mit dem Wohnmobil reis reisen zu wollen durch Kanada, Amerika und so weiter das war ja rein fahrläs also, das war fahrlässig im Endeffekt, weil wir nicht loslassen konnten, dass wir da irgendwie uns geträumt hätten, dass wir das mit diesem Workload, den wir grade zeitgleich eben haben, verbinden hätten können. Und, ähm, wie gesagt, unsere Zukunft ist ja in Panama. Das heißt, wir sind auch 3 bis 5 Flugstunden von Amerika entfernt. Das heißt, alle Ziele, die wir dort haben, können wir noch bereisen. Das läuft uns nicht weg. Und aber jetzt grade eben, ja, mussten wir uns dann ei wirklich vielleicht auch eingestehen, dass wir da auch so 'n bisschen blauäugig waren, dass wir gesagt haben: „Okay, wir sind dann einfach unterwegs und unser Haus, das läuft schon.“ So, ähm ja, seit wir eben jetzt entschieden haben, okay, wir gehen doch schon in die Nähe von diesem Hausbau, hat uns jeder, den wir kennen, gesagt: „Gut, dass ihr das endlich so gemacht also, dass ihr das jetzt entschieden habt, das war ja so 'ne dumme Idee von euch, dass ihr dachtet, ihr könntet 'n Haus bauen an der anderen Seite der Welt“
Mhm. Mhm. Ja.
„ohne dort zu sein, ohne überhaupt mal hingucken zu können, ohne irgendjemanden persönlich zu sprechen.“
Mhm.
Und ja, ich glaube, da haben einige drauf gewartet, dass wir diesen Wake-up Moment haben und dann, dass sie uns jetzt sagen konnten, dass sie das schon die an ganze Zeit wussten.
Mhm. Ja. Told you so.
Ja, und haben ja, genau, genau. Und da haben wir uns halt eben wirklich angeguckt also, das war 'ne ganz also, Dialog weiß ich gar nicht das waren wir haben uns angeguckt und wir wussten: „Okay, wir, ja, müssen da uns also, wir müssen in 'n Haus“, also, was mieten in der Nähe dort, dass man
Ja.
au einmal für sich mehr Zeit hat, für den Alltag mehr Zeit hat und eben auch, dass man da so 'n bisschen Supervision haben kann von dem Projekt.
Mhm, mhm. Ähm, w wie ist jetzt eure Ausweichentscheidung, eure Alternativentscheidung ausgefallen und warum?